देखिए, कई बार ऐसा होता है हम कहीं पर जाते हैं <clears throat> माफ़ कीजिएगा, तो थोड़ा-सा अलग सा महसूस होने लगता है हमें। मतलब ऐसा लगता है कि अ, ये वो जगह नहीं है जहाँ से हम जुड़े हुए हैं। मतलब अपनी जो जड़ें होती हैं वो थोड़ी हिली हुई लगती हैं मतलब बिल्कुल ही अलग-थलग सा महसूस करने लग जाते हैं। क्या आपके साथ में ऐसा कभी हुआ है?
जी। जी। अ, कई बार ऐसा होता है हम अपनी ज़िंदगी में जब चल रहे होते हैं कभी किसी जगहों पर भी पहुँच जाते हैं। या अ, कहीं-कहीं हमारी अ, ज़िंदगी ज की जो दूरी है वो ऐसी चल रही होती है कि हमें किसी अलग रास्ते पर ले जाती है। जैसे अभी देखें तो अ, हम लोग पूरी तरह से बदल गए हैं, एक बड़ा परिवार वो बिखर गया, उसके बाद में सब अपनी-अपनी जॉब और अपनी-अपनी ज़िंदगी में, अपने-अपने कामों में बिज़ी हैं। और ऐसे में मैं महसूस करता हूँ कि कहीं न कहीं हम मैं अपनी जड़ों से अलग हो रहा हूँ। जिस तरीके से अ, जो खेत-खलियानों से हम जुड़े थे, जिस तरीके से खेती हमारे लिए ज़रूरी थी, जिस तरीके से रिश्ते हमारे लिए ऐसे हुआ करते थे कि अगर अनबन थोड़ी-सी हो गई है तो क्या हुआ अगर लड़ाई थोड़ी-सी है तो क्या होगा, जब ऐन मौके हैं तो मना लेना चाहिए और उतना दिल पर नहीं लेना चाहिए। ये सब चीज़ें ज जब ज़िंदगी से धीरे-धीरे जाती सी नज़र आती हैं तो ऐसा लगता है हम अपनी जड़ें खो रहे हैं। क्योंकि अ, अ, अभी तक की ज़िंदगी में मुझे शहर कभी रास नहीं आए, कभी भी नहीं। और अ, मैं ये कहूँगा कि बेशक़ मजबूरी में शहर रहना और कमाना वो बात अलग है लेकिन मेरे लिए श कभी शहर वैसे नहीं हो पाएँगे जहाँ मेरा म म मैं कह पाऊँ कि अब मेरा मन लग गया है, अब मैं यहाँ पर पूरी तरह से रचबस गया हूँ और मेरी ज़िंदगी यहाँ पर फल-फूल रही है। ऐसा शायद कभी होगा नहीं क्योंकि अ, जो जड़ें हैं वो कहीं न कहीं गाँव की उस मिट्टी से जुड़ी हैं, उस खुले आसमान से जुड़ी हैं, उन लहराते अ, फसलों से जुड़ी हुई हैं। तो जब उनसे अलग होता हूँ तो लगता है कि कहीं न कहीं जड़ों से अलग महसूस हो रहा है।
जी। हुँ। जी। ओह! हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। जी। तो देखिए, ये तो आपने बता दिया कि आपको क्यों ऐसा लगता है, लेकिन इसके अलावा भी कोई खास बात है मतलब ऐसा आपको महसूस क्यों होता है? क्योंकि देखिए, ज़ाहिर-सी बात है कि बड़े शहर, शहर इसलिए बने हैं क्योंकि लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अ, और जहाँ वो रह रहे हैं उनको वही अपनी जड़ें लगती हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं, आप शहर के अंदर नहीं मतलब रच बस पाएँगे? कोई खास वजह है इसकी?
हाँ। बिल्कुल। शायद अ, बिल्कुल, शायद इसलिए कि देखिए जो जो जहाँ जिस जगह पला-बढ़ा होता है, उसके लिए वो अ, वो महत्वपूर्ण जगह होती है। अब जो बच्चे हैं जिन्होंने शहर की गलियों में ही अपनी ज़िंदगी अ, गली क्रिकेट खेलते हुए गुज़ारी है, नुक्कड़ पे चाय पीते हुए गुज़ारी है, कॉलेज के कैंपस में उन्होंने प्यार प्रेम करना सीखा है, उनके लिए शहर में आत्मा बसती है, उनके लिए शहर है। लेकिन जब बात हम अपनी करते हैं तो क्योंकि हम अ, मुझे थोड़ा-सा जो सुकून महसूस होता है, वो गाँव में होता है, मैं शहर में सुकून खोज नहीं पाता। मैं शहर में अपने दोस्त नहीं खोज पाता अ, मैं शहर में वो एकांत जगह नहीं खोज पाता जहाँ बैठकर मैं अपनी ज़िंदगी का जायज़ा ले सकूँ, पलट के वक़्त में जाकर यादों के साथ थोड़ा-सा अ, वक़्त गुज़ार सकूँ, मेरे लिए शहर में उतना नहीं हो पाता है। तो शायद इसकी ये वजह है कि अ, जो जिस जगह का होता है, उसको वो जगह भाती है और अ, उसको वो जड़ें लगती हैं। जैसे मान लीजिए अ, लोग पलायन तो करते ही हैं, अगर किसी इस अ, किसी एक शहर में कोई पला-बढ़ा अ, ब बच्चा है, बच्ची है। वो लड़के-लड़कियाँ बन गए आगे, उनकी शादियाँ हो गईं। वो दूसरे शहर चले गए या काम से विदेश चले गए, तो वो जब अपने शहर लौटेंगे तो उनको लगेगा ना कि मेरा ये शहर है और इसके साथ मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं। उसी तरह से हम जो महसूस करते हैं, वो हम अपने गाँव के लिए करते हैं, अपने उन खेत-खलिहानों लिए करते हैं जहाँ हम गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे, जहाँ हम बबूल के या अ, ऐसे पेड़ों के नीचे बैठ के घर से टिफ़िन में आया हुआ खाना खाते थे। तो इस तरह की असंख्य यादें जुड़ी होती हैं और आपका मन जो है तृप्त होता है, तो शायद ये वजह है कि इसीलिए लगता है।
जी। हाँ, जाहिर-सी बात है। जी। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। बिल्कुल। जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल। देखिए ज़ाहिर-सी बात है, जो जहाँ होता है, वो वहीं का होता है। अ, जहाँ से आपकी जड़ें जुड़ी होती हैं, आपका बचपन बीता होता है, वही हमारी जड़ें होती हैं और शायद उससे दूर हो पाना काफ़ी मुश्किल होता है हमारे लिए, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये बताइए क्या आपने जैसा कहा कि आपको वो शहर उतने रास नहीं आते हैं, उतने पसंद भी नहीं हैं आपको अकेलापन, वो सुकून शहरों में नहीं मिल पाता है। लेकिन देखिए, होता ये है कि आजकल तो अ, शहरों में बहुत सारी क्योंकि सुविधाएँ भी हैं, मौके भी हैं और या यूँ कहा जाए कि तरक्की जो है, वो शहर में आकर के ही मिलती है। तो ऐसे में जब पूरी दुनिया तरक्की के पीछे भाग रही होती है, ज़ाहिर-सी बात है, जो घरवाले होते हैं आपके अपने होते हैं, वो भी यही चाहेंगे कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ें, मकाम हासिल करें। तो ऐसे में जब आपने ये मतलब फ़ैसला किया कि आपको शहर नहीं अच्छे लग रहे, आपने अपनी जड़ों के साथ में ही रहना है, रचना है, बसना है। तो क्या आपको किसी खिलाफ़त का सामना करना पड़ा, आपके घर से हो या मान लीजिए समाज का किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई हो, दोस्तों ने कुछ कहा हो आपको कि मतलब ऐसा क्यों?
सही बात है। जी। बिल्कुल। हाँ। सही बात है। जी। हाँ। जी देखिए अ, बात बिल्कुल सही कही है आपने कि अ, गाँव बेशक आपकी आत्मा हो सकते हैं लेकिन कर्मभूमि जो है वो शहर है। शहर आपको वो देता है, जो गाँव आपको नहीं दे सकता और गाँव आपको वो देता है, जो शहर आपको नहीं दे सकता, और दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। अ, बेशक हमने गाँव में वक़्त गुज़ारा अ, पिछले इतने सालों में भी गाँव में रहकर बहुत कुछ सीखना पड़ा लेकिन अंततः आप शहर आते हो क्योंकि वो केवल आपकी मजबूरी नहीं होती है, आपका कर्तव्य भी बनता है। और ऐसे में अ, ये बिल्कुल नकार नहीं सकते कि शहरों से आपको नफ़रत नहीं है। शहरों में रहना, सीखना, तरक्की के रास्ते जाना और अ, ये आपके लिए भी अ, मान लीजिए जैसे मैं बताऊँ, तो मेरे लिए पैसा कभी ज़रूरी नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं। अ, बस इतना ज़रूरी हो पाएगा कि मेरे माँ-बाप को मैं सुखी रख सकूँ अ, जीवनसाथी सुखी रहे, बच्चे सुखी रहें, किसी मैं अपना कर्तव्य निभा सकूँ। लेकिन पर्सनली अगर मैं खुद की बात करूँ, तो मेरे लिए कभी अ, पैसा ऐसा नहीं हो पाएगा कि मैं केवल पैसे के लिए ही मैं ये काम करता रहा। इसीलिए एक ये भी वजह है कि अ, अ अ, ऐसा लगता है कि मैं अ, अंततः उसके बाद भी, पैसा कमा लेने के बाद या कुछ भी कर लेने के बाद जो एक सुकून है, वो तो अंततः आदमी चाहता है ना। पर वो सुकून मुझे वहाँ पर मिलता है और अंततः सबको वही आना है, सब चाहते हैं। एक रिटायर्ड अ, ज़िंदगी जीने के बाद भी आदमी कहाँ जाता है? ऐसी जगह घर बनवाता है ना जहाँ थोड़ी शांति हो, जहाँ थोड़े से सुकून हों और वो सुकून अगर आप अपनी ज़िंदगी भर लेते चले जाओगे, तो ये और भी अच्छी बात रहेगी कि आप उस सुकून को महसूस करते रहें अपने अंदर, आपने अ, आपने जिया है साथ में। तो ऐसा नहीं है कि शहर छूट जाएँगे, ऐसा नहीं है कि शहर की महत्व खत्म हो जाएँगे। शहर अ, आपको रोटियाँ देता है। अ, गाँव आपको तृप्ति देता है लेकिन पेट आपका शहर भरता है। तो दोनों का तालमेल है, दोनों के साथ रहना ज़रूरी है और दोनों को अपने अंदर रखना ज़रूरी है। जी।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। ज़ाहिर-सी बात है। हुँ। जी, सुकून मिलता हो। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी, ये तो देखिए खैर बहुत ही अच्छी बात है कि कम से कम आपने इस हकीकत को समझा। अ, कि काम जो है अ, कहीं न कहीं जो तरक्की कह लीजिए ज़रूरत कह लीजिए अ, जिसे कि हम मूलभूत आवश्यकताएँ कहते हैं, उसके लिए पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और पैसा तो देखिए काम से ही आता है। और काम जिसे हम अवसर कह सकते हैं, वो अगर हम ईमानदारी से देखें या सोचें तो गाँव से ज़्यादा वो शहरों में ही हमें मिलते हैं। तो, ये तो देखिए रही एक बात। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोई मान लीजिए चाहता है कि उसे सुकून भरी ज़िंदगी भी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पैसा भी चाहिए, तो इसके बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? या जैसा कि आपने कहा कि आपके लिए पैसा बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी देखिए, मायने तो रखता है, ज़्यादा ना सही लेकिन थोड़ा ही सही। पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इस अ, कह सकते हैं उलझन में हो, असमंजस की स्थिति में हो कि अ, गाँव या शहर, तो उसे किस तरह से फ़ैसला लेना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कि समन्वय और संतुलन दोनों ही सोच में, दोनों ही प्राथमिकताओं के बीच में बनाया जा सके?
हाँ। सही बात है। हाँ। सही है। बिल्कुल। हाँ। देखिए अ, ये डिपेंड करता है कि आपकी चाहतें कितनी हैं। आप क्या चाहते हैं और आप किस तरह से संतुष्टि अपने आप में महसूस करते हैं, क्योंकि हम इस अ, इ इ इस कम से कम इस लोक में जहाँ हम रह रहे हैं दुनिया में इस दुनिया में, अगर आपको जीना है, अगर आपको सर्वाइव करना है तो वो कागज़ के नोट आपको चाहिए, चाहिए होंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। और अब तो वो दौर भी गया कि आप अपनी ज़िंदगी हिमालय जाकर गुज़ार लो। नहीं आप में काबिलियत है, नहीं है तो लाइए लेकिन पैसा कमा कर आप अपने आपको सुखी रखिए, घर-परिवार को सुखी रखिए जितनी भी आपकी क्षमता हैं। ज़रूरी नहीं किसी से हो रही हो, या किसी के पास कार है तो हमें कार लेनी है, किसी कार पास बंगला है तो हमें लेना है। आप अपनी क्षमताओं के अनुसार जितना कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन एक तरफ खींचता है, है ना? किसी एक शख्स की तरफ जैसे खींचता है, वैसे किसी जगह की तरफ खींचता है, तो वो तमन्ना जब आपके दिल में लगी रहती है कि अ, मुझे बस सुकून चाहिए, मुझे अ, वो रही है तो आप वो भूलते नहीं हो। आपने देखा होगा कि कुछ लोग हैं, जो बड़े बनकर श अ, अपने वापस अ, शहर लौटते हैं, अपने नगर बसाते हैं, अपने अ, अपने जड़ों में ब रचते-बसते हैं या जो लोग अ, सब कुछ बहुत बड़े बन गए शहरों में चले गए, वो अपने गाँव की हवेलियों को रेनोवेट करके तब भी रखते हैं अपने पास। किस लिए? क्योंकि उनको वो सुकून देता है, उनकी जड़ें होती हैं वहाँ पर। तो आप ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बीच का कोई ऐसा रास्ता निकले, कुछ न कुछ तो ऐसा निकले कि जहाँ से आप दोनों के बीच में सामंजस्य बिठा सको, और अगर नहीं भी हो पाता है, तो जो ज़रूरी है, वो करिए। अगर पैसा कमाना ज़रूरी है तो वो करिए, सुकून को नकार दीजिए। सुकून तो शायद आपके अ, अंदर बना भी रहेगा, और कोई दूसरी जगह भी खींचना अ, म श शायद महसूस कर लें। लेकिन जब ज़रूरत पड़ने पर आप अ, नहीं करोगे तो कोई भी आपके लिए नहीं करेगा और फिर वो बहुत ज़्यादा पीड़ादायक होगा। जी।
हुँ, हुँ। जी। हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। जी। हुँ। हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, ये तो है। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल सही बात। जी। तो अच्छा, ये बताइए जैसे आपने वैसे तो ज़ाहिर ही कर दिया कि आपको गाँव में ज़्यादा सुकून मिलता ही है। जड़ों से जुड़े हुए आप महसूस करते हैं और शहर जो है वो इतना खींचते नहीं हैं आपको। ये बताइए कि ऐसा क्या फ़र्क आप पाते हैं संस्कृतियों के अंदर या परंपराओं में खानपान में, या किस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आता है, शहर में और गाँव के अंदर?
हाँ। बिल्कुल। जी देखिए, गाँव में अब तो ये कहना भी मुश्किल है कि गाँव में अ, आपको शुद्ध चीज़ें मिल जाती हैं। शुद्ध तो नहीं, वहाँ भी अब आपको गेहूँ-सरसों और जो भी उगाया जाता है, उसमें इतने पेस्टिसाइड डाले जाते हैं, इतना उसे बनाया जाता है कि शुद्ध तो नहीं पर फिर भी शुद्ध हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये है ना, कि सुकून अ, हमें तब महसूस होता है, जब हमारे कान थोड़े से धीमे पड़ जाते हैं, जब हम प्रकृति की ओर खुद की आवाज़ सुन पाते हैं। शहरों में अ, गाँव में अभी उतना शोर नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। अ, अ, गाँव के अ, मौसम अलग हैं। गाँव में अ, रात जल्दी आती है, अ, लगभग 9 बजे श गाँव सो जाता है। अ, लगभग अ, 4 बजे शहर अ अ, मतलब 4 बजे गाँव जाग जाता है और भोर जल्दी होती हैं तो वहाँ के मौसम अलग हैं। बस यही चीज़ें हैं जो अलग बनाती हैं। बाकी तो आदमी वहाँ भी परेशान है, आदमी यहाँ भी थोड़ा-सा उलझन में है। आदमी वहाँ भी अपना सुबह से शाम तक अपने अ, जो भी कर्म करता है, वो कर रहा है। यहाँ भी लोग द्वेष और हीन भावना से भरे हुए हैं, वहाँ भी ईर्ष्या और अ, द्वेष जो है चरम पर हैं। लेकिन फिर भी, आप अगर अपने लिए खोजते हैं तो आपको सड़कें थोड़ा श अ, थोड़ा शांत मिल जाती हैं। आपको अ, आपको हॉर्न नहीं होते, तो हॉर्नों हॉर्न ना होने की वजह से आपको चिड़ियों की आवाज़ अ, सुनने को मिल जाती है। आपको जो है अ, बिल्डिंग्स नहीं अ, बल्कि आपको पेड़ों की छाँव महसूस हो जाती है तो कुछ ऐसा महसूस होता है, जिसके साथ आप स आपका सीधा जुड़ाव है, सीधा कनेक्शन है। इसीलिए शायद गाँव या ऐसे दूरवर्ती इलाके या पहाड़ों पर जाना हम पसंद करते हैं। अ, अ, जहाँ जाकर हम थोड़ा धीमा हो जाते हैं, थोड़े से स्लो हो जाते हैं तो इसीलिए शायद जुड़ाव होता है। जी।
हाँ। जी। जी। हुँ। हुँ। जी। हुँ। जी। ये भी है। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। जी। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए आपने बात तो काफ़ी सही कही है कि अ, इसमें तो खैर कोई शक नहीं है। अ, कि गाँव में एक सुकून भरी और अ, धीमी जो ज़िंदगी होती है वो होती है। कुदरत के पास में हम होते हैं और इतनी गंदगी नहीं होती धूल-धुआँ ये सब नहीं होता है। और देखिए जैसा कि आप अ, की जड़ें आप कह रहे हैं गाँव में जुड़ी हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी एक बहुत ही म कड़वी सच्चाई है कि जब हम बात करते हैं शहरों की भीड़-भाड़ की, है ना? अ, तो शहरों की भीड़-भाड़ में अगर हम आधी आबादी लेते हैं, तो जो आधी आबादी है वो गाँवों से आई हुई ही होती है। जो कि किसी न किसी रूप में चाहे नौकरी के लिए, अवसरों की तलाश में, रोज़गार के लिए, वो भी वहीं पर आ कर के बस चुके होते हैं। तो ऐसे में देखिए ये कहा जा सकता है कि शहर शायद इतने घने ना होते अगर गाँव से ल आकर के लोग वहाँ बसे न होते। तो ये एक आपको नहीं लगता कि एक अ, दोहरी मानसिकता है या दोगली मानसिकता कही जा सकती है, कि लोग कहते हैं कि हम गाँव में तो बहुत अच्छे रहते हैं लेकिन फिर भी वो शहर में ही आकर के रचते-बसते रहते हैं? तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी।
सही बात है। हाँ। बिल्कुल। सही बात है। हाँ। जी। बिल्कुल। जी। हाँ। देखिए अ, उम, उम, जी बिल्कुल बहुत ही गंभीर है ये बात और इसमें हम ये नहीं कह सकते कि शहर किसी की खास प्रॉपर्टी है या गाँव किसी की खास प्रॉपर्टी है। अ, गाँव में भी जीवन रचता-बचता है। और शहर जो है वो गाँव ही हैं, जो आगे चल के शहरों में परिवर्तन हुए। सड़कें आईं, लाइट आई, कॉलेज आए, अस्पताल आए और शहर बनते गए। नुक्कड़ की दुकानें अ, शोरूम में बदलती गईं और शहर घटते गए। और शहर में चाहे कुतन कितना ही कोई खुद को शहरी कह ले, लेकिन उसकी दो पीढ़ियाँ अ, पहले भी अ, आप देखेंगे तो वो गाँव से जुड़े हुए हैं। तो शहर अ, अ, का गाँव का जो शहर की अगली शक्ल है गाँव की अगली शक्ल है वो शहर है। तो कतई ऐसा नहीं है कि अ, गाँव से आकर किसी ने अ, शहरों को अ, शहर बनने पर मजबूर किया है या शहर जो चला जो है बढ़ते-बढ़ते चला आया गाँव। जी।
बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ। नहीं, यहाँ बात ये नहीं है कि किसी ने मजबूर किया ये शहर किसी के हैं। बात यहाँ इस बात की हो रही है कि गाँव से ही आकर के लोग शहरों में बसे हैं। अ, शहर से सब कुछ उनको मिल रहा है लेकिन फिर भी वो शहर की इतनी बुराइयाँ करेंगे और गाँव को अच्छा कहेंगे। तो आपको ये नहीं लगता कि ये दोगलापन है क्योंकि कहीं न कहीं आप ही आकर के उस शहर की भीड़ बढ़ा रहे हो। मतलब गाँव से जो लोग आए हुए हैं वो। आपको नहीं लगता ये गलत है?
सही बात है, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। अश हाँ। जी बिल्कुल गलत है लेकिन बुराई करना गलत है। और अ, अपनी, अपनी जड़ों को याद करना और अ, जहाँ आप रहे हो वो जगह सबको प्रिय होती है। सबको घोंसले प्रिय होते हैं, सबको बिल प्रिय होते हैं तो शायद ये है कि सब अपनी प्रिय जगह की बात करते हैं। और बुराई तो कतई नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोनों ही जगह प्रिय हैं। जी।
हाँ, बेशक़! वही बात हो रही है। हुँ। बिल्कुल। हाँ, वो तो है। जी। बिल्कुल। तो यही बात हम फिर कभी अगर मिले तो ज़रूर आगे जारी रखेंगे। आपने इतना वक़्त दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और उम्मीद है आगे भी बात-चीत बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया।
जी मुझे भी। ज़रूर।